Смотри, я уже несколько месяцев планирую разобрать два больших шкафа у себя дома, вот, и просто вот не доходят руки. Я не знаю, вот каждый раз, когда я думаю: "Ну, вот завтра, завтра, завтра". И постоянно вот что-то, ну, либо дела какие-то всплывают, э, либо просто сил нет, либо еще что-то, ну, знаешь, какие-то вот отговорки постоянно. Не знаю, в общем, как-то у меня руки до этого не доходят, и уже такая злость на себя берет, что, ну, я не знаю же, сколько это, вот, можно планировать, и постоянно как-то вот на потом откладывать. Ну, потому что просто, вот, кажется, что может быть проще- взять и сделать, да? Ну, вот, не получается как-то. Не знаю, вот, скажи, вообще как, э, собраться, как это вообще сделать, как себя мотивировать? Ну, прв не знаю, посоветуй что-нибудь.
Слушай, ну, я понимаю на самом деле твои переживания и вот такие эмоции. Потому что иногда, м, то, что ты ставишь себе цели, и потом как-то что-то вечно не даёт им исполниться- это немного выводит из себя, и создаёт некую такую деструктивную ассоциацию. Но я думаю, что мы сможем что-нибудь придумать, посмотреть на это с другой стороны или найти какие-то, э, альтернативные выходы. А, скажи, пожалуйста, а насколько вообще, э, большая необходимость, собственно, разобрать эти шкафы и почему это так важно?
М, да. Мгм. Слушай, ну, это конечно не горящее что-то, они там уже стоят очень долго. Ну, ты знаешь, это в общем-то 2 шкафа, которым уже очень давно пора на помойку, скажем так. То есть они вот путешествовали со мной, э, как бы, очень давно, и уже где они токо не стояли. И вот, знаешь, каждый раз, когда их передвигала, я их хотела выкинуть, и мне просто лень было. Потому что они большие, и я не знаю, как вообще вот до помойки всё это дотащить, там надо пилить, наверно, вот. И в в общем всё всегда заканчивалось тем, что я его заталкиваю в какой-то новый угол. Думаю: "Ну, вот тут еще он не стоял, пусть постоит". Вот, и 2 вот вот 2 этих таких шкафа, один большой, другой поменьше, и вот они по всей квартире так вот у меня путешествуют. И заполнены они, вот, хламом. И, знаешь, как бы, ну с да, стоят они в общем-то, и могли бы дальше стоять, ну, они создают вот такое впечатление захламленности квартиры. И меня, э, так вот, э я просто, знаешь, я настолько устала от того, что у меня везде-везде, вот, хлам лежит, какие-то груды чего-то непонятного. Я хочу, чтоб у мя хотя бы одна стенка в доме была просто чистая, белая, без какой-то вот вот без этого шкафа с хламом. Вот.
Так. Мгм, хорошо, интересно. А скажи, пожалуйста, как ты вообще, э, в целом, м, относишься к порядку и к, э, отсортированным в нужных вещах, э, местах лежащих вещах?
О, слушай, я отношусь к этому с восхищением и завистью к тем, кто может это создавать. Вот я как бы всей душой, вот, знаешь, стремлюсь к такому минимализму, к порядку, чтобы, вот, всё, э, такое было, м, как можно меньше вот вещей, да, чтобы ничто вот там не разбросано было. Ну, у меня как-то не получается, вот это всё делать. И даже если где что-то разбираю, меня вот- я буквально отвернусь, посмотрю обратно, там уже, вот, груда хлама. Я не понимаю, откуда что берется, ну вот, э, не получается у меня создать такой вот атмосферу, к которой я стремлюсь.
Мгм. Мгм, отлично. Тогда можно из этого, м, парочку выводов потом сделать впоследствии. Хорошо, а скажи, пожалуйста, а насколько легко тебе дается, э, разделить вещи на нужные, ненужные, возможно еще попользоваться или вообще выбросить сразу?
Ну, знаешь, с одной стороны, мне кажется, я достаточно легко могу выбрасывать. Э, если вот я прям дойду до того, чтоб сортировать, и вот уже еси наберу целую коробку хлама. Ну, в принципе могу, да, отнести на помойку. Ну, хотя иногда, знаешь, вот вещи, которые в принципе функциональны, да, даже если я, вот, не пользуюсь. У меня, вот, какой-то чайный сервиз стоит, но я им в жизни никогда не пользовалась. Но, знаешь, мне его, э, мама подарила, ну, как-то неудобно его выкидывать и продавать его- он тоже особо никому не нужен. И вот он стоит там уже много-много лет и собирает пыль. И я знаю, что я никогда им не буду пользоваться: там чашки слишком маленькие, они неудобные, и, ну, вообще он такой не функциональный. И, ну, такие вот вещи немножко сложно, когда вроде бы, ну, не сломана, э, вещь какая-то вот такая, которая там, может быть, воспоминания какие-то или вот эмоциональное что-то такое. Э, вот. Ну и плюс еще, знаешь, вокруг куча вещей, которые не мои, там вот сложнее немножко, потому что, ну, от у мужа куча хлама, вот там бы я всё выкинула, если б <blows air> я могла. Но всё-таки это его вещи. Если его начать спрашивать, то ему нужно всё абсолютно, вот. И на этом у как бы нас уборка и разбор хлама завершается, потому что я хочу выкинуть его вещи. Он говорит: "Давай с твоих начнем". В общем, мы ничего не выбрасываем. <chuckles> Вот и всё остается на своих местах.
М. А. Мгм, хорошо, теперь более-менее понятно. И скажи, пожалуйста, а вот, э, что самое сложное в целом, чтобы приступить, э, и начать что-то делать? Что тебя больше всего, э, отталкивает от этого? Время, которое нужно, э, всё-таки приложить к этому? Силы? Или есть еще дополнительные какие-то такие факторы, которые всё-таки более приятно заставляют тебя заняться чем-то другим, а не оставить вот эту задачу выполненной.
М. Ну, слушай, всегда есть много чего приятнее, чем разбор шкафа, конечно, м, вот, но, знаешь, наверно, то, что останавливает, в первую очередь- это, вот, масштаб. Знаешь, я когда я не знаю, с чего начать. И вот я смотрю на этот шкаф, я вижу, что там, ну, столько много всего, что у меня кончаются силы уже до того, как я, вот, начну что-то делать, потому что я начинаю представлять, что надо чт куда-то распихивать, что-то куда-то выбрасывать, на антресоли нести. И потом еще шкаф этот пилить. И, в общем, знаешь вот, всё вот это вместе <grunts> дает такое ощущение усталости еще до того, как я вообще начну что-то делать.
Хорошо. А скажи, пожалуйста, в целом ты предпочитаешь, а, подходить, э, к задаче глобально и сразу её решать, или тебе всё-таки нравится, а, по чуть-чуть, понемногу заниматься этим?
Ты знаешь, я предпочитаю делать то, что можно, вот, наскоком, да, вот чтобы сразу меня, еси вот энтузиазм меня охватил, мне как-то легче, когда, вот, можно сразу что-то взять и сделать, и почувствовать результат. Поэтому такие вот вещи, где, может быть, ну, это сложно сделать так вот с 1 раза, они у меня вызывают такое отторжение, и как-то я не знаю, как с ним к ним подходить, с какой стороны.
Мгм. Скажи, э, как ты смотришь на такую идею, чтобы, э, распределить, э, раз разбор этого шкафа на несколько таких подмодулей, но при всём при этом, а, сделать так, что ка э, скажем так, каждый модуль это был именно, э, делом, которое нужно завершить? И как раз тебя не будет, возможно, э, вводить в ступор или отторжение, э, что это что-то незаконченное. То есть идея в том, чтобы ты, например, э, взяла какую-то клейкую ленту, цветную, может быть тонкую, и разделила шкаф, например, на несколько частей.
Мгм.
А, дальше, э, например ты, э, в течение недели, ты ставишь себе такую задачу: "Вот на этой неделе я буду разбирать, вот, 1 часть, самую, с правой дверцы буду всё доставать". При всём при этом, например, поскольку у тебя в целом, много разных вещей, а, можешь попробовать, м, сделать такие 3 большие, или 4 коробки, которые подпишешь: "нужно", "не нужно", "на выброс" и "подумать", например. И в течение этой недели, например раз э, разбирая 1 часть шкафа, ты будешь, сразу, по чуть-чуть, по 1 вещи, например: "Вот это сегодня я считаю нужно"- бросаешь в "нужно". И потом по чуть-чуть, вот так вот, э, подходишь к этому модулю, так сказать, и по чуть-чуть начинаешь распределять вот эти вот вещи по, например, коробкам, или, э, куда-то отнести. И, по идее, тогда ты, как бы, не занимаешься глобально всем шкафом, но при этом ты, э, освобождаешь именно определенную некую часть, которая является, а, одним целостным делом. То есть, это не так, что у тя шкаф весь кажется всё еще полным, ты, вот, его чуть-чуть освободила, и это, вроде, как-то незавершенное дело. А здесь ты поставила себе, получается, рамки, что вот вот эта область шкафа, она должна быть освобождена за неделю. И для тебя ментально это будет как целое полноценное, э, дело на неделю, вот. И вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, э, такими подходами, э, не нагружая себя, что тебе огромный шкаф нужно за 1 день разобрать, ты по чуть-чуть будешь вот так вот отсортировать какие-то нужные и ненужные вещи: свои, мужа, вот. И потом, когда уже шкаф, например, будет пуст, м, так же само разделить, возможно, на части, и подумать, как что разобрать, и понемногу- то есть не возможно не сразу, а по чуть-чуть, как ты думаешь?
М, м. Ага. Ага. Мгм. Ну да. Слушай, мне очень нравится эта идея, потому что, знаешь, я даже может быть, э, л лентами, там, необязательно разграничивать. Там достаточно вот и так всё разграничено, там, вот, э, 6 больших полок. И, в принципе, вот идеально подходит, вот, как ты говоришь: не на всю сразу, там, а вот, э, решить, 1 полку, м, не знаю, может быть, в день, или, может быть, даже в выходные. Я, может быть, даже себе дам побольше времени, э, но вот как-то по 1 полке разбирать. И, да, вот, наверно, коробки надо поставить, чтобы не сразу вот решать, что куда, а, разложить. И, может быть, там еще что-то переложить, обсудить, но чтобы уже как-то процесс пошел, и понемножку, вот так вот, всё это разбирать. М. Это гораздо легче будет, потому что всё-таки если я вообще начну, хотя бы с 1 полки, ну, у меня будет стимул как-то продолжать, потому, что уже вроде бы забрасывать на полпути как-то не захочется. Ну и вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, э, так вот, э, м, э, когда-нибудь разберу, но там уже когда будет пустой шкаф, ну, уже будет легче, там и уже останется только выкинуть.
Да. Плюс, когда ты, вот начнешь понемногу, э, выполнять эти действия, то даже в течение дня, когда ты возможно, отчасти, забудешь, или у тебя не будет желания, э, з что-то с этим шкафом делать, всегда будет с э, ютиться 1 мысль, что: "Так, а вот эту полку, в принципе, можно сегодня и доделать". Или: "Надо бы с нее что-то достать, потому что уже н н было положено начало". Возможно, вот такими вот, э, наскоками, по чуть-чуть, на отдельные какие-то части шкафа, завершая каждую область в виде мозаики, так называемой, то, возможно, это з будет куда проще: с одной стороны- быстрее, может быть, легче будут приниматься решения, и не будет на так утомительно.
Мгм. Да, слушай, ну, это классно, и будет, наверно, быстрее, да, потому что эти, если коробки будут стоять, ну, вот, э, они будут напоминать, как бы, чтобы не затягивать. Ну, слушай, классная идея на самом деле. У меня даже сейчас вот появилась мотивация, ну, хотя бы, вот начать с чего-то, э. Большое тебе спасибо, это помогло очень.
Конечно, если вдруг нужен будет еще какой-то совет, или какая-то помощь- обязательно обращайся, у тебя всё получится!
Спасибо.